أهلًا إزيِك أخبارك إيه؟
أنا بخير الحمد لله تمام. أنت بتعرف تسامح شخص أساء إليك بشدة يعني لو شخص أذاك، آآ ما خلاكش في حالة كويسة، آآ ممكن يكون أذاك في في فلوسك في شغلك تعرف تسامح؟
هو أنا مقتنع بحاجة، إنه آآ طبعًا ساعتها الشعور تجاه الشخص ده مش هيبقى أحسن حاجة أكيد هاحس بالغضب و وهابقى متضايق جدًا منه، آآ بس أنا متأكد إنه دي بتبقى فترة وأنا متأكد إنه الناس بتتغير، يعني مش مش شرط إنه الشخص ده ط طالما أساء ليّا يبقى هو شخص مش كويس، آآ فأنا مقتنع بحاجة مقتنع إنه هو حتى لو كان ساعتها عمل الحاجة دي، سواء هو كان قاصد أو مش قاصد، فأنا دايمًا بادي فرصة تانية باحس إنه هو ممكن يتغيّر شوية تجاهي أو رد فعله يتغير أو يبقى أحسن في يوم من الأيام.
امم. يعني إبه ده يعني أنت ممكن تفرّق ما بين الشخص والموقف؟
أكيد.
أوكي، طَب وهو
آآ كل شخص بيبقى ليه آآ مبادئ مختلِفة عن التاني أو ليه شخصيّة مختلِفة عن التاني آآ، كل واحد ليه طريقة تفكير مختلِفة عن التاني فعشان كده ممكن أقول لك برضه إن هو آه، ممكن أسامح الشخص آآ اللي هو أنا عارف إن هو في الأول وفي الآخِر من جوّاه إنسان كويس وطيب، لكن لو شخص سيئ يعني فده بيبقى طبعًا رَد فعلي تجاهه مختلِف إن أنا يعني آآ هابقى مسامحة ما بيني وما بين نفْسي بس يعني اللي هو مش مش هابقى حابب إن أنا مثلًا أتعامل معه في مواقف تاني أو في أيًا كان يعني.
آه. بس أ بس ليه إنك تسامحه، أ أنت بتقول لمّا بتعرَف إنه هو شخص طيب فمعنى كده إن لازم يبقي بينكم وبين بعض خِبرات مشترَكة يعني هل ممكن تسامحه علشان و رغم إن ال إن دي أول مرّة، يعني الشخص أنت مثلًا اشتغلت معاه لأول مرّة بس أذاك في شُغلك تعرَف منين إن هو بني آدم طيب ولو ما سمحتوش إيه البديل تنتقم منُّه؟
امم. فهِمتك، لأ هو الانتقام ده أنا شايف إن هو مش حاجة كويسة خالص آآ، لأنه هو أنت بتتكلّم في موقِف زي مثلًا حاجة في الشغل أو كده آآ، فأنا باحاول إن أنا بأركّز على نَفْسي في موقِف زي ده آآ، فهو الشخص ده مثلًا أنا لقيته أذاني، فأنا باحاول إن أنا أتجنّبه وأكمّل في طريقي زي ما أنا بس مش هاخلّيه يعطّلني وأركّز معاه لدرجة إن أنا هافكّر إزاي أنتقم منُّه حاسس إنه الموضوع هيبقى هيأثّر عليَّ أنا في الآخِر أكتر، يعني هيبقى سلبي تجاهي أنا أكتر ما هيبقى إيجابي آآ لكن في الأول وفي الآخِر
بُصّ، هو أنا متّفق معاك، أنا أنا بالنسبة لي المسامحة بتيجي من فكرة إن علشان أنتقم من شخص أساء إليَّ، علشان آخُد حقّي منُّه لمّا يسيء ليَّ، فده معناه إن أنا هابذِل مجهود عقلي، مجهود تفكير وتخطيط علشان أأذيه، كان ممكن أصرِف المجهود ده على تنمية نَفْسي، فكأن ن الانتقام هو نوع من أنواع الإهدار المال العام أو <laughs> إهدار الم إهدار قدُراتي وطاقتي بمعنى أصح، فأنا مش باسامحه قد ما أنا باتناساه، مش عارف أنت إيه رأيك؟ إيه الفرْق بين إنك تسامح حد وإنك تنساه، هل أنت بتعمل الفرْق ده في دماغك؟
حلو. امم. بالضبط. صحيح. بالضبط هو يعني تقريبًا دي نفْس الفكرة اللي أنا كنت باحاول أوصلها لك، إن أنا آآ الشخص اللي هاسامحه ده أنا هابقى هارجع هاتعامل معاه، يعني هارجع مثلًا خلاص أنا سامحته ورجعت بقيت أتعامل معاه عادي و آآ ف في حياتي يعني ال اليوميّة، آآ لكن إن أنا أتناساه ده فأنا هابقى متجاهله أصلًا، يعني أنا ممكن من جوّايا اللي هو خلاص ال اللي حصل حصل بس أنا ه ه هاعمل حدود ما بيني وما بين الشخص ده، خلاص أنا عارف إن أنا ممكن لو آآ تعديت الحدود دي فأنا اللي هاحط نفْسي إن أنا ممكن أتأذي من الشخص ده تاني، فبابدأ إن أنا أحاول إن أنا أحط حدود ما بيني وما بينه عشان يبقى الدنيا بعيدًا عن المشاكل اللي ممكن تيجي من وراه.
إمم. إمم، موضوع الحدود ده بيفكرني بإن آآ الSocial Media أو شبكات التواصل الاجتماعي، بتخلّي سهل إن أنت ت تحجب حد ت تخلّيه مش موجود في حياتك، فأنت تحط حدود ب آه خلاص أنت ما بقيتش موجود هاعمل لك unfollow مش هت مش هاكمّل متابعتك، أو مش ه مش هاعرفك تاني ولكن لمّا تيجي في الحياة الحقيقيّة سواء زميل في الشغل فرد في العيلة آآ جارك، آآ بتبقى صعبة أوي وضع الحدود دي خاصًة إن بيبقى صعب إنّك تسحب الحدود من شخص، يعني أنت لو ادِيّت الشخص مساحة في حياتك بيبقى صعب جدًا تسترد المساحة دي عشان هو خان ثقتك مثلًا، أو علشان آآ إن هو يعني أذاك في وقت ما، ف أنا باشوف إن وضع الحدود ده شيء صعب جدًا تمام؟ خاصةً مع الناس اللي بنحبهم أو الناس اللي قريبين أو بنتعامل معاهم بشكل مباشر، لأن هُم في حياتنا المباشرة هُم مش سهل إن إحنا نعمل لهم بلوك والّا أنت إيه رأيك؟
أوكي. آه. حلو. تمام. صحيح. أيوه أنت كلامك جميل جدًا فعلًا صح، آآ بس أنا شايف إنه ممكن في موقف زي ده مثلًا آآ في حل تاني ممكن يتعمل، آآ هو ممكن ما يبقاش الحل ده نافع مع يعني كل الناس طبعًا، بس في ناس آآ ممكن ينفع معاها، الحل ده هو المواجهة إن أنا هاروح للشخص ده وهاواجهه بقى فعلًا هاقول له أنت أذيتْني في 1 2 3 المواجهة.
ليه؟ الحل ده هو إيه؟ المواجهة أوكي
أنا باواجه الشخص ده، باقول له الصراحة حصل 1 2 3 منّك، وأنت أسأت لي في 1 2 3 وده كان طريقة تعامل مش كويسة منّك تجاهي، و وحابب إن أنت تغيّر من أسلوبك معايا عشان نحاول إن إحنا نكمّل آآ علاقتنا تبقى كويسة ببعض، آآ أنا شايف إنه الحل ده المواجهة بي بيجيب نتيجة مع ناس كتير، لمّا يلاقيك إن أنت فعلًا عارف آآ إن هو تعدّى حدودك وإن هو عمل آآ فعل ما ينفعش إن هو يعمله تجاهك، فبيبدأ إن هو يحاول يتجنّب إنه هو يح يعمل مشكلة زي دي تاني أو يسيء ليك بنفس بنفس ال الطريقة تاني.
إمم. بس المواجهة دي محتاجة شجاعة يا صديقي يعني إنك تبقى شجاع، أصل مش كل الوقت تعرف تواجه، ومعنى إن أنت تواجه إن أنت ممكن تلاقي آآ عواقب للمواجهة دي بغير ما أنت تحبها يعني، تخيل لو مديرك وحبيت تواجهه أنت ممكن تفقد عملك هو آه المواجهة هي الموقف الأخلاقي اللي المفروض تتخذه في حال إن أنت أسأت أو اتضريت من واحد فما تحوشش، بس بس بتتطلب قدر من الشجاعة والصدق، آآ صعبين أوي يعني ع معاك بس ممكن ده يبقى كلام نظري شوية.
حلو. صح. أكيد. هو أنت عندك حق، بس أنا بالنسبة لي هو ال الموقف بيبقى على حسب الموقف يعني قصدي، آآ يعني في مواقف آآ هتبقى مستاهلة فعلًا إن أنا أروح أواجه عشان هو مثلًا جه على عدّى حدود ما ينفعش يتحدا يتعداها خالص، فدي بتبقى نقطة تانية يعني هو الموضوع بيبقى موضوع الإساءة ده برضه بيبقى ليه يعني كذا شكل زيّ ما ن آآ ما بيقولوا يعني، ففي حاجات بتبقى عادي م يعني الواحد ممكن يتقبلها.
إمم. تقدر تفتكر موقف بعينه ويكون حصل معاك وسامحت حد، حتى لو م مش لازم طبعًا تُذكر تفاصيل شخصية بس يعني تعرف تفتكر موقف؟
أوكي. آه، يعني آه طبعًا، حصل معايا كذا موقِف كمان و وسامحت الأشخاص دي وبالعكس يعني أنا لقيت إن أنا فعلًا بعد ما سامحت الناس دي بس طبعًا المسامحة ما بتبقاش إن أنا خلاص من ما بيني وما بين نَفْسي سامحت وكده لأ، أنا برضه بيبقى في مواجهة على فكرة، يعني برضه هو الموضوع بي باروح وباتكلّم مع الشخص وباواجهه بال بالموضوع وباقول له س اللي حصل يعني و وإن أنت اتعدّيت حدودك أو أسأت ليّا في الشيء المعيّن وفعلًا لقيت إنّه الموضوع جاب نتيجة، بعد كده لقيت إنّه الشخص بقى مِيّة على مِيّة معايا، يعني ما باقاش يتحدّى يتعدّى حدوده ولا بيسيء ليّا بالعكس، هو بقى عارف إن أنا آآ لأ، أنا ما في حدود ما ينفعش أتعدّاها معاه. ده مش معناته إن أنا يعني آآ باع باعم باقول له يعمل ده غصبٍ عنّه، لأ هو ده معناته إنّه الشخص ده فعلًا من جوّاه كويّس وحَب إنّه هو يخلّي العلاقة ما بيننا تبقى كويّسة، فحَب إنّه هو فعلًا يحاول إن هو يتجنَّب آآ الإساءات ليّا عشان نكمّل مع بعض وتبقى علاقتنا كويسة.
بُص، هو أنا نظريّتي في الحياة إن أنا بصراحة ما بادّيش الناس فُرَص تانية كتير، ولكن أنا آآ أنا مؤمن إن ح حياتنا فيها مساحة لعدد محدود من الاشخاص، أنت تقدر تركِّز في maximum في ب بالكتير أوي في 150 شخص في حياتك وهو ده أقصى حاجة ممكن تركِّز لها مش زي ما السوشيال ميديا بتروَّج لك إنه ممكن يبقى عندك 5000 متابع. أنت تفكيرك وحُبّك هيبقى ب150 شخص، فأنا باركِّز أوي عليهم، اللي بيزيد منّهم، أنا بالنسبة لي باعمل له block في حياتي. خلاص أنا مش هاقول لك إن أنت شرير، بس أنا مش هاستنفذ أي طاقة إن أنا أساعدك، إنّي أحبك، إنّي حتّى أحاول أنتقم منّك.
أكيد. أوكي. تمام. صح.
أنا هاعتبرك مش موجود وهاركِّز مع 150 شخص اللي يستاهلوا تركيزي تمام، اللي يستاهلوا حُبّي أي نعم أنا عارف إن أنا بقيت جوّه bubble، جوّه دايرة مُغلقة تمام، بس الحقيقة إن إحنا كُلّنا جوّه دواير مُغلقة من مجتمعاتنا اللي حوالينا مش زي ما التكنولوجيا بتحاول تصوَّر لنا إن إحنا مُفتوحين على العالم في النهاية كل واحد فينا يقدر يأثّر على مجموعة صغيرة، فأنا بانقّي المجموعة دي و ولو في حد ما ما حبّيتوش فيها أذاني تمام، أنا باطلّعه من المجموعة دي إلّا لو مضطر عليه، بس أنا الحمد لله يعني ما بقيتش مضطر لل إن أنا أشتغل مع حد، بس أنا كان جات فترة في حياتي كان عندي مدير وكان مُضطرِّني كان كان كان مُؤذي، كان مُؤذي نفسيًا تمام، فاستقلت و وعوضي على ربِّنا وربِّنا عوَّضني، بس يعني استقلت وقعدت 4 شهور باسلِّم الشُغل. لغاية دلوقتي المدير ده بيقول فيّا كلام زي الفُل في كل حتّة ليه؟ لإن هو شاف منّي آآ حتّى هو كان كلامه عنّي في الreview بتاع شبكة linked in إن آآ "الشخص ده شخص أخلاقي، الشخص ده شخص بيقدّر أخلاقه." الفكرة دي بتيجي من إن أنا مش شرط أسامحك ونرجع أصحاب، أنت خُنت الثقة أنا هاطلّعك ولو مش قادر أطلّعك، هاتجنّبك لغاية أمّا أطلع من حياتك.
إمم. صحيح. إمم. صحيح. أوكي. تمام. آه. حلو جدًا.
دي إمم.
طيب، هنا ممكن آجي وأسألك سؤال؟
بس. أسأل.
آآ يعني دلوقتي مثلًا آآ الحياة وظروفها ور جه يوم ورُحت قابلت مثلًا آآ شُغل أو حاجة مثلًا معيّنة بتدوّر على شُغل أو كده مثلًا ولقيت شُغل مناسِب جدًا ليك ودخَلت تقدِّم في الشغل ولقيت إنّه فعلًا هو نفْس المدير اللي أنت كنت في أساء إليك مثلًا آآ هو نفْس المدير ال والشغلانة دي يعني مسألة حياة أو موت زي ما بيقولوا آآ، هتعمل إيه في موقِف زي ده؟
يعني موقِف نظري أنا ما تعط ما تعرّضتلوش بس أنا لو اتحطّيت مع مدير زي ده أذاني مرّة وبعد كده أبدى ندمه، فاهمة إزاي بقت العلاقة كويّسة، أنا هاحاول أحافظ على علاقة غير آآ عميقة، بحيث إن يعني مش هابني علاقة قويّة معاه. هابني علاقة على قد علاقة الشغل تمام، فهو مثلًا كان كمدير كان فيها جزء صداقة في المرحلة اللي قبْل كده، لو أنا دخَلت ولقيته تاني أنا مش هابقى صديقه بس هتبقى مدير ومُدار وشخص تاني شغّال، لكن على مش أكتر من كده وطبعًا هاحاول إن أنا عارف، إن هو مؤذي شويّة تمام، فهاحاول إن أنا أحافظ دايمًا على آآ توثيق لكلّ اللي هو بيقوله لي عامًة دي حاجة أنا باعملها في حياتي دايمًا، هو إن أنا أوثّق كل حاجة في الشغل، فأنت طالب منّي حاجة لو سمحت اطلبها ب بريد إلكتروني، برسالة، بحيث إن أنا يبقى عندي توثيق للي حصَل، هط هار هاسلّمك حاجة مش هاسلّمها لك كده شفوي هاسلّمها لك في رسالة، فيبقى في توثيق، التوثيق بيخلّيك م مش مضطَر إن أنت إيه، تلبِس رغم إن الناس طبعًا ممكن تعمل خوازيق في بعض يعني بس إيه آآ
أوكي. سطحية. صح. إمم. صح. إمم. حلو تمام. صح. أكيد. <chuckles>
ال الفكرة في إن وثّق هتقلّل القدْر ده من المشاكل وال واللي هو إيه، الأسافين اللي ممكن تتضرَب فيك ولكن هل هاسامحه، آآ أنا مش مسامحه على اللي فات أو أو حتى أفكر في الانتقام منّه، خلاص اللي فات، فات، بس أنت مش بتاخد مساحة جديدة تعمل فيها حاجة، يعني أنت مساحتك قَلَّت علشان ما تأذنيش أصلًا فاهم، على قد الشغل وباقلّل قدراتك على الأذية.
إمم. إمم. إمم، بالضبط، بالضبط يعني الحدود. بالضبط، صحيح جدًا.
يعني حِرص ولا تخونش.
أيوه بالضبط، يعني عشان كده هو ده يعني لمّا أنا كنت باقول لك إن أنت بتحاول تحُط حدود، فهو دي حاجة فعلًا الإنسان بيقدَر يعملها، هي بتبقى آه صعبة شوية آآ، بس هي حاجة بتبقى
عندك حق، عندك حق، أنا لفّيت، لفّيت ورجِعت للي أنت قُلت عليه. <laughs>
بالضبط، بالضبط، جدًا، فالموضوع اللي إحنا اتكلّمنا في ده كان موضوع مهم جدًا فعلًا آآ وأنا استفدت كتير جدًا من المعلومات اللي أنت قُلتها لي وأنا حاولت إن أنا أساعدك على قد ما أقدر بشويّة معلومات بسيطة مني يعني بس بجد أنا استفدت كتير جدًا وحابب أشكُرك جدًا إن إحنا اتكلّمنا في الموضوع ده وشكرًا ليك.
رب ربّنا يخلّيك، لأ هو الموضوع ده كان موضوع مهم موضوع المسامحة ده وكويس إن احنا اتناقشنا في شكرًا على المكالمة الجميلة دي.
شكرًا. العفو.